เขาก็บอก มีคนหนึ่งค่ะ บอกว่า "พี่ใช้เป็นน้ำส้ม เขาเรียกว่าน้ำส้มควันไม้" เนี่ยแหละค่ะ ถ้าจำไม่ผิด อา "พี่ใช้เป็นน้ำส้มควันไม้" เราก็ลงมือสั่งเลยค่ะ แล้วก็ฉีด เออ ค่อย ๆ ดีขึ้นค่ะ เขาบอกว่า "ฉีด อาจจะฉีดเป็น ไม่ ไม่ต้องแบบทุกวัน อะไรงี้ก็ได้นะ อาทิตย์สักวัน ซ อาทิตย์สัก 1 ครั้งก็ได้ ก็ลองสังเกตดูว่า ว่าดีขึ้นไหม" เราก็ลองทำตาม เออ
อืม ค่ะ ๆ อ๋อ อ๋อ ซึ่งน้ำส้มควันไม้นี่ มันเป็นแบบ อ่า เขาเรียกอะไร วัตถุดิบจากธรรมชาติใช่ไหมคะ?
วัตถุดิบ ใช่ค่ะ เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติเลย เป็น เป็นน้ำที่เขาแบบ เขาเรียกว่า กรองจากที่เขาเผาถ่านน่ะค่ะ ที่เป็นพวกเผาถ่านจากไม้ อะไรสักอย่างหนึ่งของเขานี่แหละ ก็จะได้น้ำมา แล้วก็แบบเขาก็มีกรรมวิธีของเขาสักอย่าง แล้วก็เราก็เอามาฉีดดู เออ ได้ผลจริงค่ะ ตอนนี้ก็ยังมีขวดหลงเหลืออยู่
อ๋อ โอ๊ย อย่างงี้ อย่างงี้เราก็สบายเลย ใช่ไหมคะ ได้แบบว่า ได้มีผักที่มันไร้สารเคมีเอาไว้กินเนี่ย สมใจอยากเราเลยนะคะ
ใช่ จริงค่ะ แล้วก็ได้ เขาเรียกว่าได้เพื่อน ได้เพื่อน อ่า จากโลก Social ที่แบบมาคอยแนะนำ อา อย่างน้อยก็ยัง ยังมีมิตรภาพ
อ๋อ อือ โอ๊ะ ใช่ ๆ เพราะว่าเราไปหาข้อมูล ค่ะ จากใน ใน ในกลุ่มอะไรพวกนี้ ก็เป็นแบบเหมือนคนที่คุยเรื่องเดียวกัน แล้วก็ มันก็น่าจะเป็นการผ่อนคลายอีกแบบหนึ่งได้ด้วยนะคะ
ใช่ ใช่ค่ะ คือบางทีบางคนเขาก็แบบเป็นลักษณะคล้าย ๆ ของเรา เรารู้ว่า อ เรา เขาเจอปัญหาอะไร เราก็ไปพิมพ์แจ้งเขาก็ได้ว่า "เนี่ย ลักษณะแบบเนี้ย เป็นปัญหาแบบนี้ใช่ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบ ใช่ ต่างคนต่างเจอประ อ่า มีประสบการณ์ แล้วก็ค่อย ๆ แลกเปลี่ยนกัน อุ๊ย รู้สึกดีมาก ๆ เลยค่ะ ที่แบบ เขาเรียกว่า คุย คุยกับปัญหา แล้วก็มีคนมาช่วยแบบหาแนวทางช่วย อย่างเงี้ย อุ๊ย แต่ว่ายังไงวันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลย <chuckles> เดี๋ยวมีโอกาสมา
ค่ะ อ๋อ ก็เอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ดีมากเลย ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาเล่าให้ฟังค่ะ สนุกมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ยินดี ยินดีเลยค่ะ ยังไงมีโอกาสพูดคุยกันอีกนะคะ สวัสดีค่ะ
ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ

อ่า ดิฉันเลือกความ เขาเรียกว่า ความมี อ่า อุปกรณ์พร้อม แล้วก็ใส่ลงมือทำไปเลย คือมันเหมือนแบบบางทีเราก็ไม่มีอุปกรณ์อย่างที่ ที่เขาแนะนำอะค่ะ เราก็ไม่ได้มีแบบพื้นที่เยอะแยะขนาดนั้นพอที่จะแบบ อ่า ไปซื้อเมล็ดมา มาปลูก บางคนเขาก็จะเป็นแนะนำวิธีแบบเนี้ย เราก็เลยแบบ เอ่อ ฉันมีดินเหลือจากกระบองเพชรที่ตายเล็กน้อยลองเอาไป เสียบดูสิ เหมือนไปสุ่ม เหมือนสุ่มว่าเป็นก็ได้
อืม อ้อ ค่ะ <chuckles> ก็คือเราทำจากของที่เรามี
ใช่ ของที่เรามีแล้วค่ะ เหมือนแบบ เอ่อ เขาเรียกว่า เป็นความรู้สึกฟลุกที่ต้นน้องรอด แล้วก็เป็นต้นขึ้นมาได้ อุ๊ย ตอนนี้ก็ยังแบบสามารถใช้ใบกะเพราจากที่เราปลูกนะคะ แบบใส่แกง ใส่นู่นนี่นั่น ก็สามารถที่จะตัดได้ มาทานได้ น้องก็ยังอยู่
อืม ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ ดีมากเลยค่ะ ตอนนี้ไม่ทราบว่าปลูกอะไรอยู่บ้างอะคะ?
อุ๊ย เป็นอาหารพือ เขาเรียกว่า เป็นพืช อ่า เป็นพืชในที่ ที่ใช้ใน เขาเรียกว่า ในอาหารทุกวันเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพวกต้นหอม
อ๋อ คือเราใช้อะไร เราก็ปลูกอันนั้น
ใช่ ใช่ค่ะ พวกต้นหอม ตอนนี้มีต้นหอม มีผักชี แล้วก็มี อ่า ที่ ที่บอก ก็คือใบโหระพา ตัวเนี้ยที่แบบหลัก ๆ เลยที่ภูมิใจนำเสนอมาก ๆ เลย นี่ล่ะค่ะ ที่หลัก ๆ ที่ดิฉันปลูกอยู่ แล้วก็ต้นหอมเนี่ยจะปลูกเยอะหน่อย เพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะชอบ จะชอบ เรียกว่าชอบกินกับข้าวต้มอะค่ะ ชอบแบบทานข้าวต้ม อย่างเงี้ย ก็แบบรู้สึกเป็นอะไรที่ปลูกเยอะ ขยายเยอะนิดหนึ่ง แล้วก็ โอ้ย
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ ดีมากเลย อ๋อ เหรอ อืม ดีมากเลยนะคะ ที่แบบว่าสามารถปลูกเองได้ เพราะว่าเราจะตัดกินเมื่อไหร่ก็ได้ มันก็ยังสดเขียวอยู่ตลอด ถ้าเราซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้ บางทีมันก็เหลือง ก็เหี่ยว ก็ไม่น่ากินน่ะค่ะ
จริง จริงค่ะ แล้วบางทีต้นหอมอะที่เราเห็นน่ะค่ะ เขาใส่ยา เขาพ่นยาค่อนข้างที่จะเยอะด้วย แล้วเราก็ บางทีเราก็มีความกลัว ล้างน้ำบ่อย เยอะมาก ๆ เลยเวลาไปซื้อ จากตลาด
อืม โอ้ ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ เพราะว่าผักตลาดมันก็อุดมไปด้วยยาฆ่าแมลงแทบจะทุกชนิดเลยนะ ที่ ที่มีขายกันอยู่เนี่ย ปลูกกินเองมันก็ ใจกว่ากันเยอะเลย
พอเจอ อืม ใช่ จริงค่ะ ใช่ อุ่นใจ <chuckles> แล้วก็อุ่นใจ แล้วรู้สึกว่า เฮ้ย ภูมิใจ ภูมิใจ คือเวลาที่เราไปคุยกับเพื่อนข้างบ้าน หรือว่าคุยกับ อ่า เพื่อนที่อื่นเนี่ยค่ะ ก็จะแบบ คือเหมือนเป็นการนำเสนอตัวเองตลอดเลยว่า ตัวเองทำอะไรสำเร็จ ปลูกต้นไม้อะไรสำเร็จ บางทีอะค่ะ อยากจะยก
ใช่ ค่ะ <chuckles> แล้วมันมี ค่ะ

ใช่ ใช่ค่ะ แล้วเนี่ยแค่แบบเอารากจุ่มลงไปในน้ำ แล้วก็แบบ คือเราจริง ๆ อะ ตอนที่ทำเราก็ลึก ๆ มีความหวั่นใจว่า แบบคงไม่ได้ผลหรอก ยังไงก็เน่าอะ ยังไงก็ไม่ได้ ยังไงก็ไม่รอดจริง ๆ ใช่ คงไม่ได้ง่ายขนาดนั้น พอเราทำได้ปุ๊บ มันมีความรู้สึกกระตุ้นค่ะว่า แบบอยากจะปลูกอะไรต่อ อา
ค่ะ ค่ะ มันคงไม่ได้ง่ายขนาดนี้ งี้ใช่ไหมคะ? <chuckles> อืม ค่ะ อ่า ทีนี้ก็เลยแบบว่า มีรายการผักเข้ามาในหัว สารพัดเลยไหมคะ?
มีรายการ ใช่ มีรายการผักเลยค่ะ เอ่อ มีต้นอันนี่ด้วยค่ะ อะไรนะ ที่ ที่ตอนนี้ดิฉันมี จะกลิ่นฉุน เขาเรียกว่า โหระพา อา อันเนี้ยดิฉันแบบ recommend เลยค่ะ ทีแรกก็ไม่มั่นใจว่า ตัวเองจะ จะชำในดินได้ไหม ก็เลยใช้เป็นกระถางเล็ก ๆ นี่แหละค่ะ กระถางที่ปกติเราปลูก เอ่อ พวกเขาเรียกว่า อ่า กระบองเพชรอะค่ะ ที่เป็นกระบองเพชรเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ย ใช้
<chuckles> อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ คือเล็กมาก ๆ เลยนะคะ จิ๋ว ๆ เลย
ใช่ จริงค่ะ ดิฉันใช้กระถาง ประมาณนั้นแหละ
แล้วก็ปลูกที่ระเบียงเหมือนกันไหมคะ?
ระเบียงเหมือนกันค่ะ เป็นต้นโหระพาเล็ก ๆ ที่ดิฉันซื้อก้านมันมา เพื่อที่จะกินกับก๋วยเตี๋ยว แต่เหลือลำต้นอยู่ ก็เลยลอง ลองวิธี ใช่
โอ้! <chuckles> ค่ะ มันก็จะเป็นส่วนที่เหลือจากการกินของเราเหมือนพวกต้นหอมเลย <chuckles>
<chuckles> จริงค่ะ ใช้เป็นวิธีแบบ adapt ทั้งหมดเลย แล้วก็ลองเสียบทิ้งไว้ แล้วก็ลองแบบเอาน้ำฉีดพรม ๆ นิดหนึ่ง อุ๊ย เขาไม่ตายค่ะ เรารู้สึก โอ้โฮ
ค่ะ อืม โอ้! ก็คือแค่ แค่ เราก็กินให้อิ่ม แล้วเรา ก็เอาที่เหลือเนี่ยเสียบดินเอาไว้ แค่นั้นเองเหรอคะ? โอ้โฮ ง่ายมาก
ไม่ ก็แบบ ใช่ค่ะ เขาสามารถขึ้นมาออกง่าย ๆ มากเลย คือจริง ๆ เราก็ คือแบบเราก็รู้สึกว่า จะรอดไหม? มันจะได้ผลหรือเปล่า? เพราะบางคนเขาบอกว่า แค่เอาแบบลำต้นที่เรากินเสร็จมาเสียบ ก็จะสามารถขึ้นได้ บางคนก็บอกว่า ไม่ได้ผล เราก็เลยลองลงมือทำ อุ๊ย ได้ผลน่ะค่ะ อันเนี้ย
ค่ะ อืม อันนี้ คือเราก็ไปหาวิธีมาจากที่ไหนบ้างอะคะ?
จริง ๆ เป็นเพจโดยตรงเลย เพราะเป็นคนชอบเข้าแบบ พวกแบบออนไลน์ เฟซบุ๊ก อยู่แล้วอะค่ะ ก็เลยแบบเป็น เป็นกลุ่มแม่บ้านเลย เป็นกลุ่มแบบสวนครัวในบ้าน อา
อืม อ๋อ เขาก็มีเพจโดยเฉพาะเลย เกี่ยวกับการปลูกพืชสวนครัวเล็ก ๆ อย่างงี้เลยเหรอคะ?

อ่า ดิฉันก็จะเตรียมเป็น เอาขวดน้ำนี่แหละค่ะ ขวดน้ำดื่มของเรา แล้วก็มาตัด เขาเรียกว่าตัดขวดออก แล้วก็เหลือ เอ่อ เหลือเป็นแบบ ใช่ ปากขวด แล้วก็เหลือเป็น อ่า ที่ ที่ให้ใส่น้ำค่ะ แล้วดิฉันก็เอาแบบหอมเนี่ยค่ะ ต้นหอมที่ ที่เหลือ ที่เป็นเฉพาะหัวมาหยอด หยอดลงไป มีผักชีด้วยนะคะ ที่แบบที่ปวกมัดรวมกันออกไป สังเกตอยู่ประมาณสัก สอง วันค่ะ เริ่มที่จะเห็นว่ามีต้นอ่อนมันเนี่ย ค่อย ๆ เรียกว่า มีใบอ่อน ๆ เนี่ยค่ะ ค่อย ๆ งอกออกมาจากต้นหอม
ค่ะ อ๋อ ตัดปากขวด อือ ค่ะ ค่ะ อืม พวกผักชี กินง่าย นะคะ อืม ค่ะ
อุ๊ย จำความรู้สึกนั้นได้เลยว่ารู้สึกดีมาก ๆ เลย ไม่คิดว่า เฮ้ย จริง ๆ อะ เรามีความรู้สึกว่า รากจะเน่าหรือเปล่า? หัวจะเน่าไหม? แต่ไม่เน่านะคะ
ใช่ ๆ เพราะว่ามันอยู่ ๆ ก็เอาไปจุ่มในน้ำเนาะ แล้วอย่างงี้เราต้องใส่ปุ๋ย หรืออะไรอย่างงี้ไหมคะ?
ใช่ เรา มีเหมือนกันค่ะ ตามเพจเลยเขาบอกว่าจะเป็นปุ๋ยสูตร A เขาบอกว่า สูตร เอบี ค่ะ
อ๋อ เป็นยังไงคะ?
สูตร AB จะเป็นปุ๋ยชนิดน้ำนะคะ ที่แบบเขาบอกว่าไว้สำหรับการ อ่า ให้พืชที่ ที่เราปลูกในน้ำโดยเฉพาะ จะเป็นสารอาหารโดยเฉพาะ ก็คือไม่ต้องให้แบบสม่ำเสมอ
ค่ะ อ๋อ อ๋อ แล้วปุ๋ยนี่ เราทำเองด้วยไหมคะ? หรือว่าเราหาซื้อได้คะ?
หาซื้อได้เลยค่ะ ตัวนี้ ดิ ดิฉันไม่มั่นใจว่าทำเองได้ไหม บางคนเขาแนะนำว่าให้เอาปุ๋ย Urea เนี่ย มาละลายน้ำ แล้วก็ลองเอามาใส่ในน้ำ เรา กลัวว่าจะได้ผลไหม?
อ๋อ ค่ะ อ๋อ มันก็มีหลายสูตรนะคะ
ใช่ มีหลายสูตรเลยค่ะ เท่าที่ เท่าที่เราอ่าน แต่สูตรที่เราว่าเวิร์กที่สุด แล้วก็ง่ายที่สุด ก็คือไปสั่งซื้อเป็นปุ๋ยสูตร AB เลย ที่ ที่เขาแบบทำ สำเร็จรูป ใช่
อ๋อ ก็คือเขาแบบว่า เอาแบบชัวร์ไว้ก่อน <chuckles>
<chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ แล้วเนี่ยใบอะค่ะ แตกยอดออกมาเราสามารถที่จะแบบเอากรรไกรอะค่ะ ตัดใบอะมาทำอาหารต่อได้เลย แล้ว อุ๊ย แบบ
ค่ะ ซึ่งโคนต้นก็ยังอยู่ที่เดิม อย่างงี้เหรอคะ? แล้วตัดเอามาเฉพาะใบ
ยังอยู่ที่เดิม ใช่ ใช่ค่ะ ยังอยู่ที่เดิมแล้วใบเขาก็แตกออกมาสวยมาก ๆ เลย ผักชีเหมือนกันนะคะ ทีแรกก็หวั่นใจว่าจะออกไหมอะ? ผักชีจะเน่าหรือเปล่า? ก็มี
อ๋อ โอ้ เหรอคะ เพราะว่าผักชีนี่มันขึ้นชื่อว่า ปลูกยากนะคะ น่าจะยากกว่าต้นหอมด้วย เท่าที่ได้ยินมา
เนี่ย อืม

เราคิดว่าน่าจะใช้ น่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยแหละค่ะ แต่ว่าบ้านที่ต่างจังหวัดก็ปลูก ปลูกได้ปกตินะคะ เรารู้สึกว่าแบบส่วน
อือฮึ แล้วอย่างที่อยู่จังหวัดเนี่ยปลูกบน บนดินเลยหรือว่าในกระถางคะ?
บนดินเลย บบดินเลยค่ะ เพราะว่าเป็นพื้นที่ พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วเขาก็แบบทำสวนกินเอง ไม่ว่าจะเป็นพวกผักกาด พวกแคร์รอต อย่างเงี้ยค่ะ หัวไชเท้า มีครบเลยนะคะ
อ๋อ เหรอคะ? ค่ะ อืม ปลูกเยอะมากเลย แสดงว่าเป็นคนแบบว่ามีพรสวรรค์ทางด้านการปลูกต้นไม้มาก่อนแล้วหรือเปล่าคะ?
ใช่ มี ใช่ค่ะ ชอบอยู่แล้ว มันเหมือนแบบ การปลูกต้นไม้มันเหมือนเป็นช่วงที่ทำให้เรารีแลกซ์ค่ะ แล้วมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเอง ได้แบบนั่งคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาที่เราแบบนั่งดูต้นไม้ หรือว่าแม้แต่เราแบบเอาปุ๋ยใส่ อ่า ต้นไม้ อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบเราได้ทบทวน เหมือน
อือ ค่ะ อืม มันก็เป็นวิธีผ่อนคลายอย่างหนึ่ง
ใช่ เป็นวิธีผ่อนคลายอย่างหนึ่ง ก็เลยรู้สึกว่ามีความชอบ แล้วยิ่งถ้าเราอยู่ในแบบโลกออนไลน์ที่มีการปลูกพืช ปลูกอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบรู้สึกตัวเองคลิกเข้าไปอ่านนานเป็นพิเศษ เหมือนแบบต้องการเช็กว่ามีขั้นตอน อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อ๋อ ก็คือว่า อยู่ได้นานเลยกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะ ทั้งการหาข้อมูลเนี่ยก็สามารถหาข้อมูลได้นาน ไปหาตรงนู้นตรงนี้ก็ได้ แล้วตอนนั่งทำเนี่ยเราก็มีความอดทนที่จะนั่งทำได้นาน ๆ ด้วย
ใช่ จริงค่ะ มาก อดทนมากจริง ๆ ค่ะ คือบางที บางทีอะเรา เราเคยแบบเช็กกับเพื่อน ๆ นะคะว่า "เธอเคยปลูกนู่นนี่นั่นไหม?" เขาบอกว่า "ความอดทนของเขามันไม่ได้เยอะขนาดนั้น เราว่าซื้อกินมันง่ายกว่า"
ค่ะ อา ใช่ ๆ มันเป็นเรื่องของความอดทนนะคะ ใช่ แล้วอย่างงี้เวลาเราปลูกเนี่ย มันมีพวกแบบว่า แมลง วัชพืช เอ๊ย! เขาเรียกว่าอะไรอะ แมลงศัตรูพืช อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ?
ใช่ มีเหมือนกัน มีเหมือนกันค่ะ และยิ่ง เอ่อ ใน และยิ่งของใบต้นหอมอะค่ะ ต้นหอมที่ปลูกอยู่คอนโดเนี่ย จะเป็น ชอบเป็นแบบใบ เขาเรียกว่าใบตรงยอดน่ะค่ะชอบเเหี่ยว แล้วก็ชอบเหี่ยวแบบที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แล้วเขาก็จะขาวฝ่อเลย เราไปเช็กดูเขาบอกว่าเป็นเชื้อรา ให้แบบสั่งซื้อเป็น
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เราก็ไปหาข้อมูลจากในเน็ตเหมือนเดิม <laughs> อินเทอร์เน็ตที่รัก <chuckles> ค่ะ
ใช่ ไม่เด็ดเหมือนเดิมค่ะ เรา เรา เราก็ไปเช็กแบบ ลองแบบพิมพ์ถามเลยนะคะ แบบพิมพ์เป็นตั้งกระทู้เลยว่าแบบ "เอ่อ เนี่ยลักษณะของต้นหอมเนี่ยเป็นอาการแบบเนี้ย ใบยอดเป็นสีขาว ๆ เนี่ยเกิดจากอะไร?" เขาก็บอกว่า "อ่า มันเป็น เขาเรียกว่าเป็นเพลี้ยนะ เป็นเพลี้ยของต้นหอม ให้ลองชื้อ ซื้อเป็นแบบยา" เพราะที่แรกเขาบอกเป็นสารเคมีเลยนะคะ ว่าเป็น เป็นยากำจัดแบบเพลี้ย อะไรของเขาเนี่ย เรา เราก็ "เอ๊ย! ไม่ได้นะ เพราะว่าพื้นที่เราก็มันพื้นที่เล็ก ๆ มันไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นมั้ง"
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ มันเป็นที่อยู่อาศัย แล้วเราก็อุตส่าห์ปลูกเพื่อตั้งใจจะแบบว่าให้ไม่มีสารเคมีในผัก <chuckles> ถ้าเราไปพ่นเสียเองเนี่ย มันก็อาจจะแบบว่าผิดความตั้งใจไปนิดหนึ่ง แล้วอย่างงี้เราทำยังไงอะคะ?
ใช่ คือความ